Merhaba.
Merhaba.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Bir, iii, konu vardı aslında. Arkadaşlarla, eee, paylaşmıştık ama seninle de konuşmak istiyorum. Şöyle ki, eee, yakın bir arkadaşım, böyle, gerçekten çok, böyle, son model bir, eee, araba aldı ve inanılmaz, eee, mutluydu. Eee, eee Teşekkürler, eee, ve sonra onun üzerine konuştuk aslında. Yani, hani, onu, o mutluluğunu görünce sonra dedik ki "Acaba gerçekten, hani, bu kadar büyük mutluluklar için gerçekten böyle, eee, meblağlar vermek gerekir mi? Bu tür şeyler mi ancak bizi mutlu ediyor?" diye ama sonrasında aslında herkes kendi, eee, mutluluk sebepleri Evet, mutluluk sebeplerini paylaşınca, eee, aslında günün sonunda baktık ki hani her zaman da o kadar büyük şeylere ihtiyaç yokmuş. Daha küçük şeyler de Aslında hayata nasıl baktığımızla alakalı olduğunu gördük biraz, mutluluğun tanımalı için. Eee, senin için aslında, eee, ne ne ifade ediyor mutluluk, ııı, dediğinde aslında? Ne örneklerle mesela böyle aklına gelen, seninle alakalı örnekler var mı?
Harika. Hı hı. Tabii. Evet. O, <giggles> hayırlı olsun. <giggles> Hı hı Hı. Hı. Maddi şeylerde Hı hı. <giggles> Evet, değil mi? Doğru. Hı. Hı hı.